<chuckles> Oh, Mann, <chuckles> ne, oder?
<clears throat> So und das ist j tatsächlich, es war ja es gab ja mal den Fall, dass, ähm, Tausende oder Hunderttausende von Benutzerdaten von Facebook irgendwo im im Darknet aufgetaucht sind, weil irgendwie war da 'n Sicherheitsleck und mein Datensatz gehörte dazu und da stand einfach meine E-Mail-Adresse mit meinem Passwort.
Okay. Puh. Hm. Mhm. Unglaublich, ja. Also, da das muss man sich mal, äh, auf der Zunge das ist ja äh, das ist ja, ja. Also, du sagst, äh, du hast die Daten da oder du hast quasi gesu also, du kannst da deine E-Mail eingeben und dann äh, oder
Ja, das ist 'n Katastrophe.
auf den Seiten, wo du halt unterwegs bist, und dann, äh, st
Genau. Nein, nein, du gibst 'n du gibst nur du gibst nur bei dieser Seite youhavebeenpawned.com gibst du einfach mal deine E-Mail-Adresse ein und dann spuckt dir die Seite aus jede Datenbank, die irgendwann mal im Darknet aufgetaucht ist, ob deine E-Mail-Adresse da drin war.
Mhm. Okay, ah, ja, nur die E-Mail-Adressen, okay. Mhm. Mhm. Na, interessant, okay. Okay, also, du gibst quasi jetzt den d du kannst quasi so als äh, ja, möchte ja jetzt eigentlich also, so als Fazit oder beziehungsweise als Tipp: „Äh, geht doch auf die auf die Seite und, äh, gebt einfach mal so eure E-Mail-Adresse ein, äh, damit ihr seht, was alles, äh, im Internet so” „äh, äh, von Daten euren Daten unterwegs ist oder was was da so alles drinsteht.” Okay.
Gr grob. Mhm. Ja, ja, also, was man auf der Seite natürlich sieht, ist, ob man schon mal irgendwann Opfer so einer Attacke geworden ist, ne? Das ist ja das Interessante und wenn man d wenn man dort auftaucht, dann ist das also, eigentlich ist das ja schon nach 12:00 ne? Es ist ja nicht mehr 23:55, es ist nach 12:00. Und dann muss das große Umdenken anfangen. Das heißt, nutze verschiedene Passwörter, nutze hochwertige Passwörter, ne, nutze Passwortmanager, weil du dir diese kryptischen Dinger nicht merken kannst.
Ah. Ja. Mhm. Hm. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Würdest äh, ja, genau, ich wollte grad sagen, würdest du jetzt, ähm, den Passwortmanager, äh, ähm, jemand, ähm